Evet, Naim Süleymanoğlu'nun bir tane, eee, filmi var. Orada, eee, gerçekten anlatıyor, yani, tarihi bir film aslında çok güzel. Eee, dolayısıyla, eee, biraz şey vardı, hani, Türklüğü kaldırmak için Aynen. En komiği annem bele iii, annem, iii, konfeksiyon atölyesinde çalışıyor. Köydeyiz bu arada, yani. Herhâlde 30-40 hanelik bir köydür ya da 50'dir maksimum. Eee, yengemle annem aynı evde oturuyor. Eee, çünkü eskiden öyleymiş. Gelin gelince herkese bir oda verilirmiş. Orada yaşarmış. Eee, annem konfeksiyon Aynen.
Evet. Tabii, çok zor bir süreç. Hı hı. Evet. Hı hı. Evet. Yokluk ve sürecin de kendisindeki paylaşım ve o, emm, herhâlde, eee, limitli, yani, ekonomik olarak da zaten çok güçlü değilsiniz. Mecbur kalıyor, anladığım kadarıyla, gelinler de aynı evde yaşamaya.
Evet. Tabii, tabii. Ya, eskiden yokmuş ki zaten evi de babaannemler elleriyle yapmışlar, hani, kerpiçlerle vs. Eee, yengem belediyede çalışıyor, annem Türkçe konuştu diye yengem anneme ceza kesiyor. <chuckles>
Evet. Hı hı. Evet. A! O kadar.
Düşünebiliyor musun, yani, hani, vahim bir durumdaydı, yani, Türkçe konuşmak yasak, yani. <chuckles> Bilmiyorum biraz pislikti kendisi. <chuckles> Hâlâ çok sevmem yengemi, eee, yani, eee
Evde konuşurken de ceza kesmiyordu umarım. Ah, anladım, <giggles> anladım. <chuckles> Hâlâ yengen mi peki?
eee hâ hâlâ yengem evet amcam rahmetli oldu ama yengem, maşallah hâlâ ayakta dimdik.
Anladım. Evet. Evet.
Yani böyle bir süreç, zorlu bir süreçti ve herkes için kaçış. Hı hı.
Sonra Türkiye'ye geldim demiştiniz. Oraya ben tekrar geri dönmek istiyorum. Eee, sürecin, eee, b b pardon bir sorum daha var. Eee, bu, t eee, orada yaşarken Bulgaristan'da ailen tabii ki bu zorlukları yaşıyordu ama sen çocukluğunda, özellikle diğer çocuklardan da bu süreçte, eee, zorluk yaşıyor muydun?
Tamam. Tabii.

Sürecin kendisi gerçekten hâlihazırda bir, büyük bir değişim ve travma da yaratacak bir süreç. Üstüne, eee, iyi yönetilmemiş olsaydı, eee, daha büyük zayiatlara ya da kayıplara da yol açabilirdi, hastalıklara, eee, salgınlara yol açabilirdi, ke oradaki bulunan topluluğun. Yani, bunu birçok açıdan aslında iyi bir şekilde yönetilmiş olması ve meslekleri olanların özellikle ona ihtiyaca yönelik de, eee, yönlendirilmesi, kendi toplumunun da aslında, eee, ne kadar, emm, paylaşımcı ve iyi yönetmediğini gösteriyor o iyi yönettiğini gösteriyor o dönemde. Eee, eee, şanslı ve, eee, ııı, duyduğuma da sevindim. Tabii ki fakirlik aslında o dönemlerin birçok, eee, insanın yaşadığı bir süreçti, fakirlik, yani, baktığımızda. Ama, eee, z aldığın enerji yani verdiğin enerjiyle bugünlere geldiğinde bir minnet duygusunu ya da sende bıraktığı hissiyatı hatırlıyor musun? Kısaca son bir fa paylaşmak ister misin?
Evet, evet. Evet. Evet. Hı hı. Evet. Tabii ki. Evet. Tabii ki, hatırlıyorum. Eee, o zaman ya mesela neydi o şeyi? Anavatan Partisinin, böyle, arılı ballı bir şeyi vardı, herhâlde. Eee, biz hep Anavatan Partiliydik, yani, çünkü ona karşı bir minnet vardı. Sonrasında, eee, kimdi, eee, Yılmaz hatırlamıyorum. Mesut Yılmaz vardı. Yani, böyle şeydik, hep ona oy verirdik çünkü bizi kabul etmişti gibi. Böyle, enteresan, bilmiyorum yani, iyi ki yaşamıştım bunu.
Hı hı. Evet. Mesu Anladım. Evet. Mesut Yılmaz'dı, evet. Hı hı. Evet. Sürecin kendisinde bir gönül bağı oluşmuş anlaşılan, eee, ve doğal olarak da tabii öyle yönelmişsiniz. Yani, bana çok güzel, çok doğa değerli ve de çok da derin bir hikâyeni paylaştın. Çok teşekkür ederim, çok şey öğrendim.
Evet, kesinlikle, kesinlikle. Ben teşekkür ediyorum. O günlere götürdün beni. <chuckles> Görüşürüz.
<chuckles> Teşekkür ederim, hoşça kal.

Yani, bence sadece o ren o vardı elinde onu yaptı, eee, diğerlerini görmedim tabii ki ben sadece bizim evden çıkanları gördüğüm için. Öyle eşyalar gitti, sonrasında da biz gittik böyle 1 arabayla 7 kişiydik arabada, eee
Hı hı. Anladım. Anladım. Eee, 7 kişilik 1 küçük araba, yani, eee, mo otomobil mi?
Çok küçüktü. <chuckles> Eee, otomobil, eee, böyle Bulgaristan arabaları vardı çok küçük böyle o zamanlar. Eee, Sko neydi ya, eee, Moskoviç deniyordu bilmiyorum. Eee, şu an herhâlde kalmadı. 3 tane anneanne, babaanne, dede arkada oturuyordu; annem, babam önde biz de çocuklar kucaklarında, evet.
Hı hı, tamam. Evet. Kucakta. Hee, tamam anladım. <chuckles> Evet, yani, kaç saatlik bir yolculuktu bu arada bu?
Kardeşim 4 yaşındaydı. Eee, o zamanlar herhâlde bir on saat falan sürmüştür çünkü daha da uzun olabilir, çünkü çok büyük bir kuyruk vardı, eee, Kapıkule'de.
Uzun da bir yolculuk tabii. Evet. Sınır kapısı anladığım kadarıyla, hı hı.
Aynen, aynen öyle. Sınır kapısında ve, eee, şeyi hatırlıyorum, sonrasında gördüğüm tabii ki o zaman bir şey anlamıyorsun, çocuksun. Eee, hani, bir yere gidiyorsun ama gidecek misin, dönecek misin falan a taşınmak nedir hayatımda taşınmamışım bilmiyorum gidiyoruz işte bir yerlere. Eee, sonradan
Evet. Hı hı. Ve de ülke değiştiriyorsunuz, yani, üstüne.
Evet, evet. Sonradan şey görmüştüm videoları görmüştüm, eee, bu sınır kapısından geçip, eee, yeri öpenler olmuş, yani, yeri öpüp başına koyanlar olmuş. Hani, eee, çünkü Evet evet, yani, çünkü Türk Bulgaristan'da azınlıksın. Yani, ne Bulgarsın ne Türksün. Yani hep 2. sınıfsın. Eee, dolayısıyla
Hımm. Vatan toprağı gibi mi? Evet. Hı hı. Peki, zorluk oraya, ııı, Türkiye kısmına geçmeden önce, eee, Bulgaristan'da bu azınlık olarak yaşarken o dönemlerde, sen çocuk olduğunu söyledin gerçi ama hiç, eee, hatıranda, eee, kalan zorluklar var mıydı? Yani çocukluğundan, arkadaşlarından ya da ailenin yaşadığı dı be büyük olaylar oldu mu hiç?
Hı. Evet. Hı hı. Olmaz mı? Çok fazla. Evet, çok enteresan bir olay oldu hâlâ, eee, şey komik geliyor hatırladığımda. Mesela, eee, komünizm hâkimdi o zamanlar. Eee, komünizmde herkes eşit, yani, zengin fakir yok. Herkes fabrikada çalışır işte tütün yapma zorunluluğu var. Yani, eee, tütün ekme ve, eee, işte toplayıp işte ipe dizip, eee, bilmem kaç ton herkesin her köylünün zorunlu bu arada, hani, para da veriyorsun ama zorunlusun da, yani, yapmazsan da yaptırımı var.
Hı hı. Evet. Hı hı. Evet. Evet. Anladım.
Eee, ve Türkçe konuşmak yasak. Eee, 82 yılında ben 81 doğumluyum, 82 yılında bir kanun çıkartılıyor. E, bundan sonra diyor ki, yani, Bulgarlaştırmaya çalışıyorlar. Çünkü Türk nüfusu çok artınca herkesin ismini Bulgarca yapacağız diyorlar. Eee, ve insanlar direniyor, yani, ben Türk'üm ismim Türk kalmasını istiyorum deyip hapse atıp bir sürü insan evlerine gidip işte b bir aylık bebekler hepsi öldürüldü. Hatta
Hımm. Evet. Anladım. Hı hı, tabii. Hih. Ne kadar, ne kadar korkunç.